อืม ครับ เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นก็คือคุณไปที่นั่นก็คือครบจบในที่เดียว
ใช่ แล้วเราก็ได้ไปลองว่าแบบ เอ๊ ถ้าเราใส่เดรสเข้ากับเราไหม? รอดหรือไม่รอด? ลองถ่ายเซลฟีดูสิ แล้วถ้าเราใส่กางเกงที่มีความยาวประมาณนี้เข้าไหม? นู่นนี่นั่น จนเราก็ได้ลอง แล้วเราก็เหมือนได้มารู้สึกตัวว่า เราเป็นคนที่ถ้าใส่เสื้อผ้าที่พอดีตัวอะค่ะ ที่มันไม่ใหญ่ยาน ๆ น่ะ คือสวย
อือฮึ ครับ อืม เอาแล้ว เริ่มค้นพบด้วยตัวเองถูกไหมครับ? นี่ นี่คือการค้นหาตัวเองเลย อุ๊ย ดีจังเลยครับ แล้วทีนี้คือ เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยวก่อนนะ ตอนที่คุณเริ่มเนี่ย คุณเริ่มจาก คือเสื้อที่ชอบ ไหม? เริ่มจากแบบอะไรอะ? ในการเริ่มว่า อา ตัวนี้มาลอง หรือว่าลองสุ่มไปเลย แล้วใส่ดูว่า เข้า ไหม? หรือ อ๋อ สุ่ม
ใช่ ใช่ ถูกต้อง แล้วเราก็ ค่ะ ลอง สุ่ม ลองสุ่มแล้วใส่ดูว่าเข้าไหม?